जी, तो अ, ऐसा है कि अ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हा इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है मनुष्य के जो उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है और उसको देखकर उस व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा सीख मिली और मैं और आगे बढ़ूँ। तो आप जब भी किसी मनुष्य से मिलेंगे, तो आपको अ, हर कोई ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि मेरे जीवन में हाँ, एक व्यक्ति ऐसा आया, जिसने जो है मेरी ज़िंदगी बदल डाली, मेरा जीवन बदल डाला। तो आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन में भी क्या कभी ऐसा हुआ है?
जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल अ, एक तो मैं खुद अपने अ अगर कोई है तो मेरे खुद के पापा हैं, जिनको मैं काफ़ी प्रेरणादायक मानता हूँ।
अच्छा। अच्छा।
अ, हाँ, क्योंकि अ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जिन मुझे उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेज़ के बारे में अ अच्छे से पता है कि उन्होंने किस-किस तरह से अपनी लाइफ काटी। तो क्योंकि एक बड़ी फैमिली थी और उसमें बहनें भी काफ़ी ज़्यादा थी और पापा सबसे बड़े थे, उनमें भाइयों में। हाँ, तो 2 ही भाई थे, पापा सबसे बड़े थे तो एक तरह से घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उन पे थी। तो काफ़ी यंग ऐज और अ और वो गाँव में ही बड़े पले-बड़े हैं और उस टाइम पे तो रिसोर्सेज़ रिसोर्सेज़ भी उतने ज़्यादा नहीं थे, बट उसके बावजूद फिर वो काफ़ी यंग ऐज में, में उम उम, शहर में आ गए थे। अ, फिर यहाँ से उन्होंने एक फिर यहाँ से उन्होंने अ अ, एज़ अ प्राइवेट अ, जॉब शुरू की उन्होंने और उसके बाद जिस तरह से मतलब क्योंकि तब तक के बु मेरे बुआ लोगों की शादी भी नहीं हुई थी जब पापा ने जॉब शुरू की थी। तो फिर ये सबकी शादियाँ करना, वो सारी रिस्पांसिबिलिटीज़ निभाना और फिर अ, जैसे जो उनके छोटे भाई थे, उनकी भी जॉब लगवाना। और जो मेरी बुआ के जो बेटे थे, उनके जो भांजे हैं, उन्हें भी अपने साथ रखा काफ़ी टाइम तक वो हमारे साथ ही रहे, जब तक उनकी जॉब नहीं लगी। तो वही जो ये सब ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई हैं, फिर जो अपने खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेज़ रहे हैं, आपकी ऐसा भी काफ़ी टाइम रहा जो उन्होंने अच्छा नहीं देखा। बट उसके बाद जो मुझे उसकी उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो पॉजिटिव ही रहते हैं हमेशा। एकदम सकारात्मक सोच लेके चलते हैं और हमें भी उन्होंने यही बोला है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचें ना और जो सिर्फ़ कंट्रोल जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ़ उसे अ अच्छा करने की कोशिश करें और अपना काम करते रहें। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा और मैंने क्योंकि खुद भी उनके वो एक्सपीरियंसेज़ देखे हैं काफ़ी सारे, तो मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है।
अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, और ये एक इतनी अ अ, स्पष्ट बात है के कोई आपको ये कहे कि आपको अगर कोई ऐसे इस संसार में लोग मिलते हैं या आपके अ, ऐसे आपके सामने कोई हालात आते हैं के आप कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेक़िन अ, वो ये कहते हैं कि इससे आप कुछ वो अ, परेशान ना हों बल्कि आप प्रेरणा लें ऐसे लोगों से कि जो आप देखते हैं कि बड़े एक कठिन हालात में भी वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेरणा लेने के लिए जो आपने कहा उम उम, अ, मेरे भी जीवन में अ, एक नहीं, दो नहीं ज़्यादा ऐसे ल अ, हमें मनुष्य मिलते हैं अ, जिनसे बहुत प्रेरणा हासिल की मैंने भी।
जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल।
और देखिए सिर्फ़ ये ऐसा नहीं है के किसी व्यक्ति की अ, जीवन में ऐसा ही हो बल्कि आप ये देखें के आप आपने पिताजी की बात की कोई बात करेगा अपने माताजी की, कोई बात करेगा अपनी बहन की, कोई बात करेगा अपने मित्र की लेक़िन ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कहेंगे कि उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। लेक़िन हमने उनसे क प्रेरणा हासिल की। अब जैसे ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं और जिनकी अ, जीवन बहुत ही मुश्किल में रहे लेक़िन उन्होंने फ़िर भी कामयाबी अ, ली। तो आपको भी ऐसा लगता है के अ अ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अ, पिता माता या मित्र हो कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपका जिससे कोई रिश्ता ना हो?
जी, जी, जी। जी बिल्कुल। हाँ, सही बिल्कुल। जी, जी, जी, जी। जी बिल्कुल, मैं जी, जी, जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जि जिनसे हमें प्रेरणा मिले हम उन्हें जानते हों अच्छे से या हमसे उनका कोई रिश्ता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ख़ुद भी देखा है जैसे कि मेरे मेरे अ, जो दोस्त हैं उसके जो पिताश्री हैं, उनके जो पापा हैं उनसे भी मुझे काफ़ी मतलब मुझे वो काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं ऐज़ इन ह्यूमन बीइंग ही वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंस्पिरेशन क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपनी लाइफ में काफ़ी सारी हार्डशिप्स का सामना किया है। क्योंकि अब वो हम लोग काफ़ी अच्छे जा फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारी एक-दूसरे की फैमिलीज़ भी एक-दूसरे को जानती हैं। तो अपने ही मतलब ट पेरेंट्स से मुझे पता चला था कि कैसे-कैसे उन्होंने कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स अपनी लाइफ में फेस की हैं। अपने ख़ुद के परिवार वालों से भी उन्हें काफ़ी धोखा मिला है, काफ़ी कुछ हुआ है। बट उसके बावजूद भी मतलब जब मतलब एक होता है कि आपको फ़िर भी मिलता है तो लोग कई बार बिटर हो जाते हैं कई बार लाइफ में वो कड़वे से हो जाते हैं। बट उन अंकल को मैंने उन अंक हाँ जी, उनको अंकल को मैंने ख़ुद भी देखा है वो जितने अच्छे इंसान हैं सच में जेनुइनली ऐसे अच्छे इंसानों का मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो मैं उनकी ख़ुद बहुत इज़्ज़त करता हूँ और ऐसा भी था कि जैसे अ, कुछ भी जैसे प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन कर वो हमेशा फ़ोन करते रहते हैं हमेशा बोलते हैं कि अ, हम आपके लिए अवेलेबल हैं कुछ भी ज़रूरत हो तो कीजिएगा। जैसे कि मैं अभी कॉलेज के बाद जैसे जॉब भी ढूँढ रहा हूँ तो आज हम जानते हैं कि आजकल जॉब्स मिलना भी का मतलब काफ़ी मशक्कत का काम है। बट वो लगातार एक होता है कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं पूछते रहते हैं कुछ हुआ, नहीं हुआ अपने रेफेरेंसेज़ का भी यूज़ करते हैं। तो मतलब आज के टाइम पे इतना कोई सोचता नहीं है बट फ़िर भी वो इतना एक्टिवली एन्गेज्ड रहते हैं हमारे साथ। तो मुझे लगता है मुझे सच में वो एक एक कहते ना ज एक जेनुइनली अच्छा ह्यूमन बीइंग जो होता है आज के टाइम पे। वो भी इतनी सारी हार्डशिप्स फेस करने के बावजूद भी अपनी अच्छाई को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है मैं मुझे पता है। तो वो म वो एक और शख्स हैं जिनसे मुझे लगता है इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और ऐसे काफ़ी लोग हमारी ज़िंदगी में आते ही रहते।
जी, जी, जी। जी। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ होता है, ऐसा होता है। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा। अ अच्छा। अच्छा हाँ, ये तो है। अ, सही कहा आपने कि ऐसे अ, मनुष्य हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमें उनसे ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए अ, लेकिन इसमें ये भी है कि जब कोई ऐसा अ, व्यक्ति हमारे न जीवन में आता है तो उसके अंदर, हम उससे अ अ, कौन सी विशेषता अ, हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ये भी देखने की बात है तो अ, अगर मैं कुछ लोगों को याद करूँ या देखूँ, तो उ अ, ये कि परिवार में भी ऐसे कई एक लोग हैं, जैसे कि अ, एक अ, ऐसे व्यक्ति हैं अ, हमारे परिवार में जिनको एक बहुत ज़्यादा सख्त वो बीमारी हो गई थी। लेकिन अ, ऐसा होता है कि बीमारी एक ऐसी चीज है कि जब किसी को हो जाए या कोई बीमार हो जाए और उसको पता ही चले कि भाई ये तो ऐसी बीमारी है कि जो अ, आपकी जान भी ले सकती है तो वो फिर दिल छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना कि ए आखिर मनुष्य तो मनुष्य ही है ना तो वो अपना दिल छोड़ देता है कि भाई अब तो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे भी हैं
जी, जी, जी। जी, जी। जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कु हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हिम्मत टूट जाती कई लोगों
हाँ, हाँ, हिम्मत जो है वो खत्म हो जाती है तो लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे हालात में भी अपनी हिम्मत जुटाये रखते हैं और तो हमने देखा अपनी आँखों से कि उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और उसका उन्होंने ना सिर्फ इलाज कराया बल्कि ठीक भी हो गए। और फिर उससे भी ज़्यादा कठिन जो है वो काम भी करते रहे अ अ, जीवन में काम के बगैर तो नहीं अगर आपने अम, जो है वो जिंदा रहना है और आपने अम, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो काम तो करना है। तो आपको हाँ और ये है ना कि देखें ये संसार आपको ऐसे उसमें अ, मदद नहीं करता, संसार आप देखें कि कभी ऐसी कोई हालात हों तो बहुत ही अ, कोई बहुत ही लकी लोग होंगे कि जिनको संसार भी मदद करता होगा। अ, आमतौर पर होता ये है कि ऐसे हालात में सब अ, साथ छोड़ देते हैं। तो फिर भी जो आगे बढ़ते हैं, वो बड़ी बात होती है। और हाँ, हाँ। अ, तो उसमें ये है कि एक तो ये कि परिवार के अंदर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं और मैं ये सोच रही थी कि देख देखें जैसे ऐसे बड़े-बड़े लोग होते हैं अ, जिन्होंने अपना नाम बनाया है और उनसे प्रेरणा ली जा सकती है अ, जो कि जैसे नेल्सन मंडेला हैं। अब नेल्सन मंडेला जो हैं वो आपको पता है कि कितने उन्होंने अपनी जो जीवन है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो जेल में गुजार दिया और तो अ, सारे उनका जीवन अ, जेल में गुजर गया जिसका कि कोई एक आम व्यक्ति तो ये सोचता है कि भाई क्या फायदा हुआ ऐसे जीवन का। लेकिन आप ये देखें, कि वो जब बाहर निकले तो वो फिर लीडर बने और उन्होंने 2 बार अपने ज व जो देश है, उसके ऊपर उन्होंने हुक्मरानी की तो ए वो भी और ऐसे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाते हैं। आप आप आप कुछ ऐसे बड़े लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो ऐसे हैं? कोई आपको भी लगता है कि कोई ऐसे अ, आपके अ, नजर में हैं लोग जिन्होंने ये किया?
जी बिल्कु जी, जी, जी। करना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नेल्सन मंडेला। जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ जी ऐसे हाँ जी, हाँ जी, ऐसे काफ़ी ज़्या काफ़ी लोगों ने अपना नाम बनाया काफ़ी हार्डशिप्स फेस करने के बावजूद अ, मुझे एक नाम याद आता है जो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन देता है वो हैं डॉक्टर ए. पी. जे अब्दुल कलाम।
अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ।
हाँ। अ, जिन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अ, एक तो एक तो जीतने वो एक तो कहते हैं जो वो शालीन व्यक्ति होता है, बहुत ही मतलब पोलाइट थे। और जिस तरह से जो बात करते थे, बहुत ही प्यारे तरीके से वो बात करते थे, अपनी अ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। और इंडिया मतलब आज नहीं अ, इसरो जिस मुकाम पे है उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही बड़ा हाथ है, फिर आगे चल के वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। तो और जिस और मुझे याद है जब उनकी डेथ भी हुई, तो तो जब उनकी डेथ भी हुई थी, तो जिस तरह से हुई मतलब अ, कि स्पीच देते हुए ही, मतलब वो अपनी एक्सपीरियंसज़ और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हुए ही किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में वो स्पीच दे रहे थे और स्पीच देते हुए उनको आई थिंक कार्डियक अर्रेस्ट आया था फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। तो आमतौर पर होता ये है कि आमतौर पर ये होता है कि जब भी कोई ऐसे मेजर पॉलिटिकल फिगर की डेथ होती है तो स्कूल्स में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया जाता है। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने हाँ जी तो उन्होंने, तो मुझे आज भी याद है ये कहा था कि जिस दिन अगर मेरी डेथ होगी भी तो मैं नहीं चाहूँगा कि स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स बंद हों।
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ।। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हर जगह नहीं होती। हाँ।
मतलब कि मैं नहीं चाहूँगा कि एक दिन के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज गेन करना बंद कर दें। तो और फ़िर उनके मैंने काफ़ी सारे स्पीचेस देखे हैं इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ़्रेंस देखे हैं। एक तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया ही और साथ में जिस तरह के वो ख़ुद इंसान थे। इतने मतलब जैसे कि कहता हूँ ना एक शालीन व्यक्ति बहुत ही अच्छे इंसान। जो आपको हमेशा सही चीज़ ही बताएँगे। कभी भी कुछ ग़लत नहीं बताएँगे, सही राह पे चलने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हों किसी भी कास्ट के हों किसी भी क्लास के हों। आप एक ऐसे इंसान से प्रेरित होते ही हैं युनिवर्सली तो वो एक ऐसे इंसान हैं।।
अच्छा, अच्छा ये कहा था। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ।। हाँ। ।हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा ही है। अच्छा ए ऐसा ही एक और नाम जो हमें मिलता है। अ, वो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भी जो है वो बहुत ऐसे ही अ, मैं तो कहूँगी उनको उनका नाम है अब्दुल सत्तार ईधी। अच्छा वो अ, ये काम करते थे कि अ, उन्होंने अपना जब काम अ, का अ, स्टार्ट किया। तो कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेक़िन वो अ, जो होते थे, बच्चे जिनको लोग छोड़ जाते थे कहीं पर बाहर और उनको अ, अपनाते नहीं थे उन बच्चों को लावारिस आप जिसे कहते हैं। उनको वो उठाकर अपने घर में रख लेते थे और उन्होंने एक अपने घर के बाहर झूला रख दिया था। वो होता है ना पंघूड़ा-सा कि जिसके ऊपर आप बच्चे को वो करते हैं। तो फ़िर हुआ हो होना ये शुरू हो गया कि लोग अ, जब भी कोई ऐसा अ, बच्चा पैदा होता कि वो उसको ना लेना चाहते। या जिसे आप कहते हैं कि बगैर किसी बंधन के वो जो पैदा होता है, मिया-बीवी यानी बगैर बंधन के, बगैर विवाह के जो होते हैं बच्चे। और तो उनको छुपाने के लिए वो फ़िर वो क्या करते हैं लोग कि भई क्या करें? तो ऐसा भी होता है आपको पता है कि उनको मार भी देते हैं। कहीं ये क्या आप देखें ऐसे भी हैं देश जहाँ पर अ, कुछ ऐसी अ अ, जगह हैं कि जहाँ पर ऐसा होता है। लेक़िन लोगों ने क्या किया कि उनके घर के बाहर जो उन्होंने पंघूड़ा रखा उसमें डा लाकर डालना शुरू कर दिया। और फ़िर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने ये किया कि उनका घर भर गया बच्चों से ऐसे बच्चों से। फ़िर उन्होंने उनके लिए एक वो बना दिया आश्रम-सा और उनके ख़ाने-पीने का सबका फ़िर उन्होंने वो कर दिया। फ़िर उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस सर्विस भी स्टार्ट की और वो इसी तरीक़े से ऐसे ऐसे लोग जो कि लावारिस होते थे और वो मर जाते थे तो उनको भी कोई वो उनका क्रिया-कर्म करने वाला नहीं होता था। तो उन्होंने उनका भी अपना ज़िम्मा ले लिया और वो करना शुरू कर दिया। तो आप ये देखें कि अ, उस बंदे ने अब्दुल सत्तार ईधी ने इतना बड़ा नाम बना लिया कि अ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और वो उन्होंने वहाँ पर उनको फ़िर बहुत बड़े-बड़े अ, जिसे कहते हैं अवार्ड दिए गए और पूरे अ अ अ, संसार में उनको बहुत ज़्यादा वो किया गया और अब तो कई देश उनको जानते हैं और कई देशों की तरफ़ से उनको अवार्ड दिए गए। अच्छा उनके साथ एक ये भी था क्योंकि वो ये काम करते थे, तो आपको पता है कि जो अ, संसार जो होता है उसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे कामों को पसंद नहीं करते ना। वो उनके अपने नज़रियात होते हैं ऐसा भी होता है तो उनको बड़ा वो किया जाता था। तो इसलिए मैं तो मु मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं उनके जैसे वो बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। आप क्या कहेंगे?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
मार देते हैं, छोड़ देते हैं कहीं। हाँ जी। जी। हाँ जी। अच्छा।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 बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। क्योंकि हाँ, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना नज़रिया होता है। तो वैसे काफ़ी फ़िर जै जब भी कोई ऐसा कोई काम करने की कोशिश करता है। तो ओपोज़िशन में भी काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाकर फ़िर भी ऐसे अच्छे काम करते रहना। तो उसके लिए आपको एक हिम्मत चाहिए होती है काफ़ी ज़्यादा एक टफ कैरेक्टर आपको चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग तो मुझे लगता है दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं और आते रहेंगे और आते रहने भी चाहिए। तो इंस्पिरेशन तो लेनी ही चाहिए और हमें आसपास की सोसाइटी में भी ऐसे लोग देखने को मिल ही जाते हैं।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।। ऐसे ही, ऐसे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हमें हर सोसाइटी में हमें अ अ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है वो हर जगह होते हैं। इस संसार में हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि उनसे प्रेरणा ली जाए।।
जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल और लेनी भी चाहिए। मतलब आपको मतलब आपके पास एक नज़र होनी चाहिए। आपको हर जगह इंस्पिरेशन तो दिख ही जाएगी और ऐसे ऐसे इंस्पिरेशनल लोग भी आपको दिख ही जाएँगे।
ऐसा ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इससे सहमत हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा अ, कि हमने कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात की कि जिन्होंने इस दुनिया को बदला इस संसार को बदला। और संसार में ऐसे लोग हैं अभी जो उनकी तारीफ़ करते हैं जिस तरह हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए उनके कामों को सराहना चाहिए याद रखना चाहिए।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
हाँ। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इससे। बिल्कुल, ऐसा ही है।